OK, với thường thì tại vì tui thấy, ơ, đọc sách thì bản thân tui là tui hông có giỏi, tôi hông có tập trung lâu trong cái việc đọc á, cho nên là nếu đọc sách thì phải cần có khoảng thời gian dài, chứ nếu mà ngắn ngắn thì tui đọc xong, kiểu như, tui cũng hông có quay lại cái cuốn sách đó luôn. <chuckles> Kiểu như là ờ.
Ờ, tức là ông bảo là trong một khoảng thời gian dài tức là, ờ, vừa đọc ông vừa làm chuyện khác à?
Ờ, đúng rồi, cũng có thể l l nó vẫn khiến tôi, gọi là, ôm cuốn sách lâu hơn, để tui, gọi là, tập trung vô cuốn sách nhiều hơn. Còn nếu mà đọc, kiểu như, ngắn ngắn thì tôi, ờ, tui hay bỏ qua lắm. Ưm, yeah.
Ờ. Thực ra thì ít, tôi không chắc là cuốn sách nào mà nó thật sự ngắn mà để đọc, ừm, một phát xong luôn được á, vì căn bản là sẽ phải đọc chia ra thành nhiều phần nhỏ, trong khi phim thì đương nhiên là xem một phát là xong luôn á.
Ừm, ừm. Dài ha? Ờ, vậy nhưng mà thường thì, à, nếu mà về sách á, thì tui hông có đọc truyện mà tui đa phần thì nếu mà học về bên mấy cái ngành khoa học đi, thì phải đọc những cái sách về data hoặc là sách thuê nó báo chí tí xíu. Còn thì nó sẽ nó sẽ cần một cái khoảng thời gian dài để tui ngâm nó, để tui có thể ghi nhớ luôn, tại đọc xong cũng phải nhớ nữa, đúng hông? Còn ông thì sao? Kiểu như ông ông đọc sách thì ông đọc theo thể loại gì á?
Ờ, ưm, ừm, ừm, như sách thì tôi sẽ không bao giờ đọc self-help, tôi chúa tể ghét loại này. Và đương nhiên là, ừm, thường thì, ừm, về căn bản thì tôi sẽ chỉ đọc truyện thôi, truyện và, ơ, và và chỉ là truyện thôi. Truyện thì trinh thám thì tôi khá là thích, ưm, đặc biệt là truyện trinh thám của Trung Quốc á.
Ừm. Ừm. Ừm. Ưm, ừm. Ừm, trời ơi, truyện, a, trinh thám Trung Quốc hả? Ưm, nếu là truyện trinh thám Trung Quốc thì cái tôi nghĩ cái chuyện mà về trinh thám duy nhất tui đọc là chắc là Conan á, <chuckles> chứ, à, ưm, với
Đây, đấy lại liên quan đến đến lại đến manga rồi á, chứ nó cũng không hẳn là ờ, nhưng mà không sao, đấy cũng vẫn là sách, vẫn là sách vẫn vẫn cứ OK. Nhưng mà về ờ, với cả, ưm, như như tôi đọc ấy, thì thường là những bộ ph những cái câu chuyện mà tôi đọc nó sẽ thường thường là, ờ, khá là được khai chuyển thành phim á, tức là như nào? Ờ, ví dụ như Đề thi đẫm máu chẳng hạn thì nó sẽ là s sách trước và sau đó ra sim. Ờ, cùng là tôi vẫn sẽ quá thích một bộ truyện chẳng hạn, tôi sẽ vừa đọc sách và vừa xem phim, nó sẽ có nguyên tác và mình sẽ biết được rằng, à, đạo diễn đã làm như nào với cái kịch bản này và để, ờ, tạo ra một bộ phim, ưm, kiểu vậy.
Ừm. Ừ, đấy, ừ, nó cũng hông phải là sách nữa thì nó là phim, a, từ truyện. Dạ. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm.